Mhmm, e beh, ehm, allora, so mhmm, qualche altra domanda giusto per, ehm, capire; non hai pensato, magari, a qualche piccola abitudine per celebrare i progressi che puoi fare in questo lavoro? Perché comunque poi ogni lavoro, eh, di per sé ha dei progressi, e e dipende sempre sotto che luce lo vediamo ovviamente.
Vai, vai, tranquillissima. E allo ip rispetto al lavoro attuale, guarda ti dico, guarda, sono veramente assolutamente demotivata, quindi il progresso p il successo più grande è arrivare alla fine della giornata. <chuckles> Quindi quando quando arriva la il momento in cui me ne vado, quello è il grande successo della giornata.
Okay, okay, va bene. Okay, ed è un lavoro che fai da sola o lo fai con altre persone?
E no, è un lavoro che faccio da sola, quindi è anche molto, molto noioso fare qualche volta siamo in 2, però, ehm, non diciamo che non c'è molta interazione con con l'altra persona.
Okay, allora, ehm, innanzitutto, ehm, c'è una soluzione. Allora se la tua vocazione è quella di insegnare, perché è la cosa che vabbè al di fuori del fatto penso che fosse un esempio quello della sedia, non penso che tu ehm, o di studio hai fatto qualcosa, che ti porta poi a saper fabbricare una sedia?
Sì. Ah no, no, no era un esempio era un esempio così sì, sì, sì, era per far capire che
Ah okay, un esempio, okay. Oka e non si sa mai. Cioè ci sono ragazze che adesso stanno facendo i fabbri, quindi, ehm
Ah ma lo farei eh, calcola che se domani un un falegname mi dicesse: "Vieni, vie vieni da me ti insegno a fare la sedia", io va io andrei.
Andresti certo. Eh beh, ma comunque sia è è anche interessante riuscire a creare effettivamente vedere qualcosa sotto crescere sotto le tue mani, diciamo. Ma, eh, potresti provare per esempio, mi viene in mente, ehm, ci sono delle piattaforme online, tipo Preply, ma soprattutto tipo GoStudent, che poi tra l'altro c'è in ogni paese GoStudent, quindi è abbastanza conosciuto; ed è una rete che consente ai tutor di ricevere studenti, che ti trovano automaticamente tramite la piattaforma, oppure ti vengono anche passati dai ehm, diciamo dalle persone che lavorano in ufficio. Ehm, ovviamente sarebbero studenti che, ehm, vogliono studiare la tua materia, sarebbe 1 a 1, quindi di conseguenza ti troveresti con un tuo ciclo diciamo continuo di studenti. Ci hai mai pensato?
Assolutamente. Ah.